Ai, que legal. E assim, né, tem cada um tem seu tempo ali, seu horário, principalmente cada um morando em um país diferente. Como que vocês lidam, assim, com a questão do fuso horário? Eh, a correria do dia a dia ali atrapalha ou vocês entendem super bem que se alguém dos 3 ali ficar sem se falar durante 1 semana, quando volta a falar é a mesma coisa, está tudo bem?
Sim. Nossa, com certeza, está tudo bem, quando cada um volta a falar eh, quando a gente fica muito tempo sem se falar, né, não muda nada, porque todo mundo está na correria. E você sabe que eu acho que o ponto auge que fez essa amizade, eh, permanecer, até depois da viagem foi isso, a não cobrança. Todo mundo está em um continente, né, todo mundo está ali a partir de uma fronteira, a um oceano de distância, então acaba que a gente entende, né, e sendo maduro, responsável, não tem como eu cobrar o tempo todo. E aí
Aham. Ah, que bacana! Uhum. Ah, isso é muito importante, né, porque assim, eh, tem muitas amizades, né, que tem uma cobrança ali, um jogo emocional, de repente a outra pessoa do outro lado tem mais tempo livre, mais tempo disponível, e que é um atenção. Você considera que o fato de vocês 3 estarem trabalhando, estarem no mesmo âmbito ali, eh, tem um entendimento melhor, pelo fato de cada um estar ali trabalhando no seu restaurante, o Eric no buffet, ca então, assim, a vivência sendo parecida, né, e sendo no mesmo ramo facilita essa amizade de vocês 3?